Et de toute façon, heu, tu peux pas, heu, reprendre, heu, ce que tu as fait à un moment donné avec les connaissances que que tu as obtenues plus tard. Donc, heu, donc tu as pas le tu as pas le choix. Tu es tu es resté dans la dans cette voie-là? Heu, à la suite de de ce moment où tu t'es posé?
Mmh. C'est ça. Exact. Alors alors et au Ouais, alors justement, heu, après ça, donc moi j'étais, heu donc là, cette fois-ci une une vraie rencontre. Là c'est, heu, rencontre vraiment, heu donc pas avec moi-même, cette fois-ci avec un un ami. Heu, bon, que j'avais rencontré, c'est vrai déjà il y a il y a pas mal de temps, mais, heu, mais là on s'était posés un peu tous les 2 et finalement, hem, on a décidé ensemble d'aller dans une école de, heu, de commerce. Voilà.
OK. C'est hyper intéressant. C'est changement de cap?
Ouais. Changement, ouais, complètement changement de cap. Heu, école de commerce, donc rien rien à voir, finalement, avec la pâtisserie. Et, heu
Et c'était combien d'années après? Pardon.
C'était 2 ans après. J'ai fait 1 an, heu, en pâtisserie et, heu, 1 an où, heu, où je me suis, heu, reposé, où j'ai pas fait enfin, je suis parti aux États-Unis.
OK.
Et, heu, et après du coup, bon, ben, là, quand je me suis posé avec mon pote, et cetera. Heu, on s'est dit: «Bon, ben, là, go en en commerce quoi». Et, heu, là, c'est vrai que ça a changé, heu ça avait, heu non pardon, c'était juste après la pâtisserie. Qu'est-ce que je raconte? C'était parce que les Etats-Unis, c'est venu après, justement, à cause de cette rencontre. Et c'est l ça qui a changé un peu voilà, c'est ça qui avait changé ma vie. Ouais, ouais, ouais, ouais, mais c'est j'ai j'ai fait tellement de trucs. C'est vrai que des fois, on on peut se perdre un peu. Hem
Mmh. D'accord. D'accord. Et ce ah oui ça fait beaucoup de revirements, du coup. OK. Et et et tu penses le fait que tu aies fait, justement que tu aies eu tant d'expériences, c'est, encore une fois, lié à ce moment où tu t'es posé? OK. Donc ça a vraiment changé toute ta vie?
Clairement. C'est clairement c'est clairement lié. Heu, ouais, ouais, c'est clairement lié au moment où je me suis posé et au moment où, heu, j'étais avec mon pote et on s'est dit, heu: «On fait heu, l'école de de commerce». Parce que l'école de commerce, au final, hem, en c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis après, mais c'est vrai que ça s'est un peu, heu, embrouillé dans mon cerveau, mais en fait, elle m'a refusé.